Ê, cái cái này là mình chưa bao giờ nghĩ đến đâu nha. Nhưng mà thực ra, nếu mà mình nghĩ lại thì, đúng là những cái âm nhạc này, rồi văn hóa của cái âm nhạc đó hoặc là cái, ơ, phim ảnh ấy, nó cũng ừm, phần nào ảnh hưởng đến phong cách ăn mặc của mình á. Có á. Ừm.
À, vậy hả? Ừm. Cũng có, đúng hông? Ừm. Thế thì á, ờ, giống như bạn nói đó là, âm nhạc và phim ảnh nó cũng có ảnh hưởng đến phong cách của bạn, thế thì cái phong cách ở đây á, theo bạn nó đang là về cái gì? Nó sẽ theo x hướng như là ăn mặc rồi, quần áo, tóc tai hay là, kiểu, cách bạn nói chuyện hay là, cái cách sống hay là, gu thẩm mỹ, thì theo bạn thì phong cách ở đây là bạn bị ảnh hưởng bởi những cái mặt nào?
Ừm, mình đang nghĩ đến là, ờ, cách gì nhỉ? Cách ăn mặc nha. Ừm, cách ăn mặc thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng này. Rồi, ờ, ừ, đúng rồi, gu thẩm mỹ này, nó cũng liên quan đến cách ăn mặc nữa. Còn đâu cách sống thì mình cũng không biết, cách sống thì còn tùy tại vì mình thấy, ơ, ờ, nó còn tùy thuộc vào mình có phụ thuộc vào cái văn hóa đấy hay không, đấy.
Ừm, cách ăn mặc hả? Ờ, ồ. Ừm, như vậy hả? Ừm. Ờ, thế thì, ờ, giống như bạn chia sẻ đó. Là bạn, ờ, gọi là, cũng bị ảnh hưởng bởi cái cách ăn mặc nè, rồi cái gu thẩm mỹ của bạn cũng ảnh hưởng một chút, thế thì cái nó sẽ nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Phong cách ăn mặc hiện tại của bạn là nó ảnh hưởng từ đâu ấy? Mình mình muốn nghe bạn chia sẻ thêm.
Ừm. Ừm. Ờ, đấy thì, ờ, ừm, hồi xưa thì, ờ, hồi cấp 2 nha, thì, ờ, so với các bạn cùng trang lứa ấy, thì các bạn ấy thường nghe nhạc, ờ, K-pop, nghe nhạc Hàn Quốc, đúng không? Rồi xem phim Hàn này kia các thứ, rồi các bạn ấy, có những cái ăn gu ăn mặc rất là giống người Hàn, giống diễn viên Hàn rồi giống trông rất là trưởng thành. Nhưng mà mình thì không thế, mình thì lại theo cái, a, phong cách Nhật Bản, tại vì hồi đấy mình cũng rất thích xem hoạt hình Nhật Bản. Rồi, à, xem, ơ, những cái ờ, rồi cũng, ơ, theo dõi âm nhạc Nhật Nhật nữa. Nên là mình cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi cái phong cách ăn mặc, kiểu là, ờ, váy bồng bềnh rồi, ờ, váy nhiều màu sắc hay là, ừm, kiểu tóc ngắn chẳng hạn, trong khi, ơ, các bạn, à, cùng lớp với mình thì lại thích để kiểu tóc dài rồi mái thưa chẳng hạn đấy. <chuckles> Ừm.
Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, công nhận. Ừm. À, Nhật Bản. À, mình hiểu, mình hiểu. Ừm. <chuckles> À, kiểu tóc hả? Ừm, hay quá ha, ồ, vậy bạn à, nhờ bạn chia sẻ mình mới biết là, ờ, gọi là, nhờ gọi là, một một những cái thế hệ, ờ, rất là nhiều bạn bị ảnh hưởng bởi, ờ, phong cách Hàn Quốc, đúng hông? Còn bạn là đi theo một cái hướng riêng là, ờ, ảnh hưởng bởi phong cách Nhật Bản từ cái cách mà mặc những cái váy bồng, giống như bạn nói hay là để kiểu tóc ngắn cho nó giống những cái bộ phim hay là âm nhạc của Nhật, đúng hông?
Đúng rồi. Ừm.